जी, जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अ, आजकल मेरे ऊपर काम की जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं या फिर ये कह लीजिए कि मेरा इस तरह का काम है जहाँ पे मुझे 8 से 10 घंटे बैठना पड़ जाता है। अ, यानी कि मेरा अ, जो कार्यक्षेत्र है, ये जो मेरा कार्य है, वो मुझे अ, यानी कि मैं खड़े होकर नहीं कर सकती या फिर चल-फिर के नहीं कर सकती वहाँ पे जो मुझे वातावरण चाहिए वो एक शांत वातावरण चाहिए, जहाँ पे कोई आता-जाता ना हो। या फिर ये कह लीजिए कि अ, मैं अ, मतलब मेरी जो अ अ, कह सकते हैं कि जो बैठने की जो समय है वो 8 से 10 घंटे है। तो इस 8 से 10 घंटे बैठने की वजह से मैं अ, ज़्यादा हलचल नहीं कर पाती हूँ जिसकी वजह से मैं ये बताना चाहूँगी, कि मुझे मानसिक तनाव भी होने लग गया है और शारीरिक तनाव भी हो रहा है। यानी कि मैं अ, जैसे कि मेरा जो वजन है, वहाँ पे भी थोड़ा-सा उसमें कहते हैं कि बढ़ोतरी होती जा रही है क्योंकि मेरी जो अ, चलने की प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है क्योंकि मेरे लिए अ, काम बहुत ज़रूरी है, है ना? तो जब मैं काम करूँगी 8 से 10 घंटे बैठी रहूँगी, कोई हलचल नहीं करुँगी, कोई गतिविधि नहीं करुँगी तो ये होना स्वाभाविक है कि मेरा वजन बढता जा रहा है, अपने वजन को लेकर मैं बढ़ते वजन को लेकर मैं काफ़ी परेशान होने लग गई हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? जी।
हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी, जी, मैं इस चीज़ को पूर्णतः समझ रहा हूँ। अच्छा तो मतलब आप आमतौर पर कब और कितने घंटे बैठती हैं? मतलब आप क्या काम करती हैं? तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि मतलब आपका काम कैसा है तो उसी हिसाब से आपको मतलब कितना ब्रेक मिलता है? कैसा काम है? मतलब ज़्यादा लेबर काम है या फिर नॉर्मल काम है?
जी, हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपने घर से यानी कि वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। अ, वर्क फ्रॉम होम करने में अ, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास एक लंबा समय होता है क्योंकि मुझे टारगेट कम मेरी कंपनी की तरफ से इतना बड़ा मिल जाता है कि उस अ, जो मुझे टारगेट को पूरा करने में मुझे 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। तो देखिए 8 से 10 घंटे तो मुझे लग जाते हैं मेरा काम करने में, लेकिन उसके बीच में जो मुझे अ अ, अपने जो सहकर्मी हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं उनके साथ भी मुझे उनकी मदद करने के लिए जो उनको समझाने में काम को, या फिर उनको बताने में जो काम में अ, मतलब मेरा समय अ, व्यर्थ हो जाता है या फिर ये कहते हैं कि वहाँ पे मुझे और समय ज़्यादा लग जाता है। वो भी अ, उन घंटों में मतलब मेरी ये जैसे कि मैंने 8 से 10 घंटे बोला कि वो मेरा काम है लेकिन उसमें 2 घंटे और अगर मैं जोड़ दूँ कि मुझे अपने जो सहकर्मी हैं उनको बताना पडता है कि ये काम कैसे करना है, कब करना है, तो वहाँ पे मुझे वो भी टाइम लग जाता है। आप ये कह लीजिए कि मैं अ, बिल्कुल भी अ, आप ये देख ली मुझे 10 से 12 घंटे इस काम के लिए लग जाते हैं जहाँ पे मैं बैठी रहती हूँ और अपना काम करती हूँ। जी।
अच्छा, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। अच्छा अ, क्या आपके पास काम के दौरान छोटे अ, आराम लेने की अनुमति है, आप छोटे-छोटे आराम या ब्रेक्स ले सकते हो? उसके बारे में बताइए।
अह, जी हाँ आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए जब आप कहते हैं ना कि आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हो वहाँ पे आपको ये अ, सुविधा नहीं मिलती है कि, आपको वहाँ घर से बाहर निकलना है फिर वहाँ पे 9 से लेके 6 बजे तक काम करना ही करना है घर से बाहर। लेकिन जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हो या फिर ये कह लीजिए कि आप घर से काम करते हो, तो वहाँ पे आपको ये सुविधा मिल जाती है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने काम पूरे कर लेते हो। है ना? जैसे कि आपने बोला कि अ, मैं छोटे-छोटे ब्रेक लेती हूँ या नहीं, हाँ मुझे जब भी वक़्त मिलता है तो मैं अ, ब्रेक ले लेती हूँ। लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि मेरा जो टारगेट है वो बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा होता है। तो उस काम को और मेरे ऊपर एक मेरे घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, मेरे बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, मेरे पति की ज़िम्मेदारी है, वहाँ पे भी मुझे काम करना होता है। तो ये कह लीजिए कि आराम करने की अनुमुत अनुमति तो नहीं है लेकिन मुझे ज़बरदस्ती बीच में 1 आधे घंटे के लिए आराम करना पड़ जाता है। लेकिन हाँ, उससे क्या होता है कि जो मेरा टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाता और फिर मुझे रात को भी जागना पड़ जाता है, इस सारे काम को पूरा करने में मेरी नींद खराब हो जाती है, मैं अच्छे से सो भी नहीं पाती हूँ। जी।
अच्छा-अच्छा, हाँ जी। अच्छा, जी, जी। जी, जी, जी, मैं समझ गया। अच्छा ऐसे में कोई चोट या अ, शारीरिक संबंधित कोई परेशानी, कठिनाई है आपको जिससे आप थोड़ा बाधित होते हो, इसके बारे में बता दीजिए?
हुँ। जी आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। हाँ, मैं ज़रूर बताऊँगी। देखिए जब आप कोई गतिविधि नहीं करते हो या फिर जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ बहुत सर्दी पड़ रही है। तो सर्दी में आपको पता है कि एक ही जगह पर एक ही रूम में अ, बिना जैसे कि अ, कंबल के, बिना किसी अ, गर्म कपड़े के आपको बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है ना? तो मेरे साथ भी ये हाँ, मेरे साथ भी ये दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है। अ, तो उस उसके चक्कर में यानी कि ठंड की वजह से मेरी जो अ, मुझे अ, जो मेरी जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो बिगड़ता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ दिन पहले ही मतलब मुझे अचानक से मैं अपना काम कर रही थी तो मुझे एकदम से मेरी जो अ अ, राइट अ अ, यानी कि मेरी टाँग के बीच में एकदम से मुझे अकड़न-सी महसूस हुई।
तो जाता है, बिल्कुल। हुँ।
तो वो अकड़न-सी इतनी मुझे तेज होने लग गई कि मुझसे बैठना बड़ी मुश्किल हो गया तो मैं उठ खर उठ के बाहर गई अपने घर मतलब अपने कमरे से बाहर गई थोड़ा-सा चला-फिरा लेकिन मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं आया। तो अचानक से मैं क्या देखती हूँ कि मुझसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा और इवन कि मुझसे लेटा भी नहीं जा रहा। तो मैंने अपने पति को बोला कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि "आप क्या करती हैं? क्या नहीं करती हैं?" तो मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे मेरा काम है। तो फिर उस उन्होंने बुज मुझे बोला कि "आपको आराम की बहुत ज़रूरत है। आपको धूप की बहुत जरूरत है। आपको विटामिन डी की आपकी आपके अंदर कमी हो चुकी है। इत और आपको इतने घंटे तो बिल्कुल भी नहीं बैठना है, नहीं तो आपका जैसे कि आपने बोला कि वजन बढ़ता जा रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी।" तो हाँ, ये मेरा शारीरिक मेरी स्वास्थ्य में मुझसे मुझे दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं। जी।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अरे! जी, जी, जी। जी, जी। जी, मैं समझ गया इस चीज़ को। अच्छा ऐसे में ना आप क्या अपनी हॉबीज़ के बारे में, आपको क्या-क्या पसंद है? क्या चीज़ें करना पसंद है? उसके बारे में बताइए थोड़ा-सा।
हुँ। हाँ जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। देखिए अ, हॉबीज़ में मुझे मेरे मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। मुझे मैं हर तरह का खाना बना लेती हूँ अ, नॉर्थ अ अ, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत से, साउथ इंडियन और चाइनीज, इटालियन मैं हर तरह का खाना बना लेती हूँ। मुझे खाने बनाने का बहुत शौक है, <chuckles> जी। तो मे मेरा जब भी मन अ, आप यकीन नहीं करेंगे मुझे ज़िंदगी में आज तक इतने साल हो गए खाना बनाते हुए अगर मुझे गुस कितना भी गुस्सा आया हो, कितना भी मैं व्यस्त रहूँ लेकिन मैं जैसे ही अपने रसोई घर में जाती हूँ मेरा गुस्सा नहीं आता मुझे, मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ। मैं बड़े प्यार से, बड़े आराम से खाना बनाती हूँ। और मुझे वहाँ मज़ा आता है और हाँ मुझे अ, जो संगीत सुनना मुझे संगीत सुनना बहुत पसंद है। अ, यानी कि ब बहुत जैसे अ, ए एट्टी नाइन्टी के सॉन्ग, गाने होते हैं जो बड़े सुरीले गाने, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं वो ब बड़े अच्छे से सुनना पसंद करती हूँ लेकिन मेरे पास वक़्त नहीं है आजकल। जैसे कि मैंने आपको बताया, कि ना तो मेरे शौक पूरे करने के लिए मेरे पास वक़्त है, ना मेरा अ, जैसे कि मेरा जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसका ध्यान क रखने का समय है और खाना, हाँ आजकल मैं खाना भी अच्छे से नहीं बना पाती हूँ। क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिलता, अगर मिलता भी है, तो मैं जल्दी-जल्दी में जैसे जो भी बनता है वो बना लेती हूँ। जैसे कि मैं पहले अपने शौक से बनाती थी, खुश हो खुश हो के बनाती थी कि चलो आज मैं ये बनाती हूँ, आज मैं वो बनाती हूँ, वो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा अब कहते हैं कि ये कह लीजिए कि मैं हाँ परेशान भी हूँ और सबसे ज़्यादा ये कि मैं मेरी गतिविधि नहीं रही। मैं मेरी जो मैं बैठ-बैठ के सारा दिन थक चुकी हूँ, ये कह सकते हैं। तो मैं काफ़ी तनाव में हूँ। जी।
अरे वाह! बहुत अच्छी बात है। हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह! अच्छी बात है। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ, हाँ। जी, मैं इस चीज़ को पूर्णतः समझ गया हूँ। अच्छा अ, सबसे पहले कि आपने बताया कि आपका फ्रीलांसिंग का काम है, है ना। तो ऐसे में आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऐसा समय होगा जिसमें मतलब काम को बाँट-बाँट के आप कर सकते हो, है ना? तो अ, जैसे कि मतलब ना अ, आपको समय सारिणी को अपने बाँट लेना चाहिए जिससे जो आपका काम है, आप उसको अच्छे तरीके से अ, आधा सुबह है ना, और आधा आप अ, मतलब अ, रात में ही कर लो या फिर बोल लीजिए दोपहर के टाइम पे कर सकती हैं। ऐसे में क्या होगा ना कि अगर आपका समय सारिणी जो है अगर बँटी हुई है, है ना, और जैसे आप सुबह के टाइम पे आधा काम कर लेते हो और अ, सुबह अ, ज़्यादा टाइम मतलब आधे टाइम को दोपहर में कर लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो समय है जो इकट्ठे लग रहा है बैठे-बैठे, वो बढ़ जाता है कहीं न कहीं, तो ऐसे में सुबह के बाद आपके पास दोपहर के लिए टाइम है, बीच में थोड़ा आपका गैप है उसमें आप खाना बना सकती हैं। है ना? बाकी फ्रेश वग़ैरह होना फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकती हैं। या तो या आप शाम में भी काम कर सकती हैं। शाम में अगर आपको काम करना हो 5 बजे से लेकर के आप रात के 12 बजे तक करिए, उसके बाद सुबह उठ करके कर सकती हैं। तो ऐसे में आपके पास समय काफ़ी ज़्यादा बीच में बच जाता है, जिसमें आप क्या कर सकती हैं, अपने घर के काम, जैसे आपको खाना बनाना बड़ा पसंद है, तो आप खाना बना सकती हैं। ऐसे में ना आपने बोला कि आपको पुराने सॉन्ग सुनना पसंद है, शायद कहीं न कहीं गजल भी पसंद होंगे। तो ऐसे में अ, जैसे बहुत सारे छोटे-छोटे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे लाइब्रेरी वाले भी कराते हैं, कैफे वाले भी कराते हैं वहाँ जाइए थोड़ा, है ना, वहाँ पर बैठें। तो जैसे आपके डॉक्टर ने बोला कि आपको अ, विटामिन डी की कमी है तो इसलिए थोड़ा-सा बाहर निकलना अब अनिवार्य हो गया है, वरना इसकी वजह से थकान भी काफ़ी ज़्यादा होती है और बाद में आपको काम करने में और भी दिक्कतें आएँगी, है ना। तो ऐसे अपना रूटीन बदलना बहुत ही ज़्यादा आपको फायदेमंद हो सकता है। उसके बाद देखिए, जब भी आप आम कर रहे हैं, है ना तो अ, जब भी आप काम करती हैं तो उसके हर आधे घंटे में या 1 घंटे में आपको गैप लेना चाहिए 5 से 10 मिनट का ही लीजिए, मगर लीजिए। इससे क्या होता है, थोड़ा ना जो शारीरिक खिंचाव है वो होता है, जनूले एक बार अकड़ गया था आपका पैर, तो ऐसे में आपको शारीरिक खिंचाव करना बहुत-बहुत ज़रूरी है, है ना। थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लिया करिए, सुबह उठकर थोड़ा व्यायाम करें, है ना और अ, थोड़ा जैसे अ, पारिवारिक अ, जैसे चीज़ों से भी जुड़े, हैं ना, बातचीत करें मतलब और बाकी स अ, सामाजिक तौर पर भी लोगों से जुड़े तो ऐसे में ना आपका जो दिमाग है वो खुला रहता है, बाधित नहीं होता है कि काम-काम-काम सिर्फ दिमाग में नहीं आता। तो ऐसे करने से आप जो अपना काम का जो एक चिंता है उसको भी कम कर सकती हैं और आपका जो ये बैठे रहने से चीज़ें खराब हो रही हैं, वो भी ठीक हो जाए।
जी। हुँ। हुँ। जी, जी। मैं समझ पा रही हूँ मुझे काफ़ी आपने जो भी मुझे सुझाव दिए मेरे लिए मुझे मैं बेहतर महसूस कर पा रही हूँ अ, हाँ मैं अपने लिए थोड़ा-सा वक़्त ज़रूर निकालूँगी और आपने ये जो स सुझाव दिए मुझे काफ़ी आरामदायक लग रहे हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।